Halo, selamat iya, selamat malam Kak, gimana kabarnya nih?
Halo. Selamat malam Mas, gimana kabarnya? Alhamdulillah, kalau saya baik. Mas sendiri gimana? <chuckles> Heeh. Iya iya iya, siap siap. Mhm mhm.
Iya. Oh, baik. Wah, <laughs> iya, saya juga baik ini, mantap, <chuckles> gitu, walaupun memang kan, akhir-akhir ini kalau kita ngerasa kan agak panas ya, gerah gi panas gitu, ya. Dimakan heeh, gitu, mungkin karena adanya perubahan iklim gitu ya, yang nggak menentu, apalagi sekarang kan cuaca juga nggak bisa ditebak tuh, harusnya sudah musim panas nih sekarang, tapi hujan terus, gitu. Makanya kan, eee, kita kan, eee, harus ada yang namanya teknologi yang bisa mengatasi itu ya, tadi ya, perubahan iklim, kayak gitu. Kalau menurut Masnya nih, teknologi seperti apa tuh yang bisa membantu, apa, mengatasi perubahan iklim?
Nah. Iya iya. Oh iya, benar. Benar benar. Iya iya iya. Benar. Benar. Iya, benar benar benar. Heeh heeh, benar benar. Iya. Iya iya, iya iya. Ah. Heeh.